Una scimmia. <laughs> Una
<chuckles> Bello, magari che ti porta se hai se hai sete ti porta l'acqua. <chuckles>
Ehm, m ehm, ma no, no, no, no, no, nel senso non non non debba non deve essere chiaramente tipo uno schiavo non però sì sarebbe divertente cioè avere comunque una compagnia, perché poi comunque sono animali intelligentissimi. Ehm, quindi sarebbe comunque divertente avere non so, un animale così intelligente che magari ti capisce con magari gli insegni alcune cose poi hanno dei comportamenti molto umani, no, ehm
<chuckles> No certo, cert Eh beh, certo. Sì, sì esatto, quello sì. Sono un po' più rapportabili a noi, ancora di più rispetto agli altri.
Eh sì, sì, sì, sì, sì mi
Però anche a loro comunque servirebbe un bello spazio
Eh sì, sì decisamente, decisamente. No, ma infatti poi il discorso chiaramente riguarda sempre sempre lo spazio. Ehm, cioè lo spazio ma anche il clima, perché comunque stiamo parlando di animali esotici e, ehm, che chiaramente hanno, uhm, come dire, un clima particolare, cioè nel senso non è che puoi portare un pinguino, ehm, non lo so, in Sicilia <chuckles> o o un elefante, cioè nel senso, mhmm, ci vogliono ecco poi i giusti i giusti luoghi. Quindi comunque e
Se. Sì non puoi s Sì, sì, sì, esatto. <laughs> Certo, cert Già alcuni cani che magari sono abituati ai climi più freddi, li vedi che soffrono un po' il caldo, quindi figurati
Sì.

Eh beh, incredibile.
Sì, infa infatti cioè o comunque non lo so, uhm, io sono un po' cioè per carità mi piacerebbe perché ci sono animali incredibili, no, in natura. Eh, è un po' come ave avere una tigre, non so. Ehm, io non so se ti è mai capita di ave di avere di vedere una tigre, io sono stato allo zoo di Berlino e insomma fa impressione vedere una tigre, cioè è un animale incredibile.
Certo. S sì, diciamo di sì. Eh beh immagino. <chuckles>
E soprattutto a un certo punto sto sta povera tigre che era in gabbia, comunque si lamentava, a un certo punto ha cominciato a ruggire e tutti gli animali tutti gli animali dello zoo sono scappati, cioè si sono rifugiati perché ed è veramente una cosa che fa una paura incredibile.
Ah, okay. <laughs> <sniffs> Eh beh, vuol dire l'hai avuta.
Ehm, però cioè, non ti piacerebbe avere una tigre addomesticata, cioè portarla in giro come un cane? Sicuramente sarebbe bello, però insomma non è neanche
Eh beh. Sarebbe sicuramente interessante. <giggles> Un po' spaventoso forse.
E invece eh, invece altri animali non so, uhm, a cui pensi che magari possono
Allora io ti dico appunto, il principale è quello perché è forse anche un po' il f il più fattibile. Cioè
Mh-mh.
il serpente che dicevi prima non mi <clears throat> non mi attira troppo perché appunto mi sembra anche un po' ostile come animale.
Non ti attira, okay. Mh-mh. Okay.
<sniffs> Cioè non mi sembra così simpatico da avere in ca cioè cosa gli dici? Nien A no che sei Harry Potter che parla coi serpenti, no?
Sì. <chuckles>
<chuckles> Non c'è non è che ci puoi fare molto.
Certo, certo, certo. Ehm, no, a parte i serpenti vabbè di animali esotici ehm diciamo ce ne sono tanti, le scimmie come ti dicevo. Ehm
Sì. Eh sì, la scimmia son d'accordo con te, però <sniffs> mi dispiacerebbe ancora di più forse.

Ciao.
Ciao, come stai?
Tutto bene, tutto bene, tu?
Bene, bene. Sono sono qua a casa, sono tranquillo.
Ah bene, bene, mi fa piacere. Ma ti volevo chiedere una cosa: ecco, mhmm, io ad esempio, uhm, mhmm, la scorsa settimana ho conosciuto ecco una ragazza che, ehm, insomma, mhmm, mi ha invitato a casa e aveva in qualche modo uhm, cioè sono rimasto un po' do <chuckles> sorpreso dal fatto che aveva una stanza con una serie di di di di insomma di vetri ecco per serpenti. Aveva, mhmm, 4, 5 serpenti di varietà diverse. Eh sì! E sono ri
Vai. Okay. Sì. No, incredibile! Una stanza dedicata a loro proprio.
Eh mah, più che altro era la la sua stanza da letto ecco, quindi insomma, mhmm, non lo so, mi ha mi ha messo un po' mi ha me mi ha messo un po' in soggezione questa cosa, ecco. Ehm, non so, tu come la vedi un po' mhmm, ti è mai venuta l'idea, non so, di avere un animale esotico?
Ah! Quindi anche un po' più più loro che sua. <chuckles> E beh. Okay, interessante, bella domanda. Più che altro ti dico, ottima domanda perché io sono allergico a cani e gatti, quindi mol cioè i 2 animali principali non esotici sono difficili da avere per me. Poi ci sono quelle quelle varianti un po' meno <coughs> ipoallergeniche, quelle cose lì; però dipende anche da persona a persona se funzionano.
Mh-mh. Okay. Okay. Sì. Certo.
Ehm, io ti direi di sì e in particolare il pappagallo.
Mh-mh.